Hello, magandang tanghali, kamusta naman ang araw mo?
Ay. Ah, magandang tanghali, okey naman ako, um, wala naman masyadong abala, ikaw, kumusta?
Mm, ah, mabuti din naman, 'no, medyo nakakapagpahinga ngayong tanghali. Pero may gusto sana akong itanong sa'yo, 'no, um, paano mo pinapakita ang respeto sa ibang tao?
Mm. Hmm, para sa akin, ano, 'to, eh, default siya, so, all, ano lang, simpleng depende yan kung sa ibang tao o pamilya, siyempre mas earned yung respect ayan, 'di ba, <sniffs> pero kunyari by default niya nasa isa kang lugar, di mo kilala, so, tamang ano lang, courtesy ganyan, so, yun ang ini-ex ini ini-ex ini-ex paano ba, ine-exercise ko, um, tamang courtesy sabi nga nila, respect is earned, ah, pero naniniwala rin ako sa di default, ah, common decency ayan, so, ayun para sa akin, ganun siya ka-simple although, ah, meron namang mga ano yan, mga detalye pa 'yan, ikaw paano naman yung sa'yo?
Mm. Oo. Mm, tama. Mm. Tama, tama Hmm, parang katulad lang din ng sayo no, ah, siyempre meron kang, ah, dapat basehan, 'di, ba. Para ano naman, para pantay-pantay halos yung mga tao sa trinatrato mo, siyempre depende pa din kung mas mataas yung posisyon sa'yo, o kaya yun nga, kagaya ng sinabi mo konya nga kapamilya mo ganun, oo. Pero yun nga, simpleng ano lang simpleng respeto lang talaga sa ibang tao, kunyari 'pag nagsasalita sila, hindi mo sinasabayan o kaya hindi mo ini-interrupt, 'di ba mga gano'n. O kaya 'pag nasa pila ka, <chuckles> ganyan hindi ka sumisingit-singit, may mga gano'ng klaseng simpleng respeto lang, oo. 'Tas kung medyo kakilala mo naman kahit hindi mo ka-close, it siguro pag nakasalubong mo babatiin mo, o kaya tatango ka ngingitian mo, mga gano'ng klase ng, ah, respeto lang simple lang siya, pero nakakaano, nakakapagpakita ng respeto kahit papaano. Pero kagaya ng sinabi mo no, ah, pagdating nga sa iba't-ibang sitwasyon, iba-iba din yung, ah, paraan para maipakita natin yung respeto, 'di ba.
Mm, naman. Mm. Ah, oo nga. Mm. Yes. Lalo na yung Ay. Mm, sabagay, oo nga 'no. Mm, oo nga. Totoo. Yes, totoo yan. So ano naman yung mga yan, since napag-uusapan natin yan, ano pa yung mga simpleng paraan na ginagawa mo araw-araw para mapakita yung respeto sa ibang tao?
Mm. Alam mo si siguro ang pinaka common sa ating mga Pilipino 'no, yung pag sa matatanda 'di ba pag, ah, dadating tayo sa bahay o kaya pupunta tayo sa kanila magmamano tayo sa matatanda 'di ba parang simple lang siya 'di ba na kaugalian pero yung nagpapakita ng respeto natin sa ating mga elders. Gano'n, yun na yung pinaka nakikita kong simpleng paraan eh. Tapos siguro sa pagkakain kayo sa bahay, sa mga kamag-anak mo, ayun wag ka nalang mag-cellphone 'di ba para ibig sabihin nandun ka sa lamesa talaga, present ka 'di ba, ayun pagpapakita rin ng respeto para sa'kin. Oo kasi nererespeto mo yung ano na yung oras na yun para sa pamilya. Sa tingin ko yung mga ilan sa mga simpleng paraan siguro sa trabaho iba din 'no pag ah
Mm. Na Ay. Oo, oo. Totoo. Hmm, totoo. Mm. Gusto mo, gusto ko yan, oo. Hmm. Sige nga. Ano naman magbigay ka ng example sa trabaho.
Sa mga kunyari pagkaparehas ko ng posisyon, sa'kin yung simpleng pagbati lang uy magandang araw, magandang umaga ,gano'n at tsaka yung pag ah, pakikipag usap sa kanila parang ano lang normal 'di ba? Parang neutral na sinasabi oo. Pag pag ano pag parehas lang kayo ng posisyon pero pag mas mataas syempre iba na yung ano iba na yung ginagamit mo na yung title kunyari, boss o kaya sir ma'am, 'di ba gano'n feeling ko yung mga gano'ng simpleng paraan.
Mm. Casual, oo. Ayun. Hmm. Oo nga. Pero depende siguro sa boss ano. May mga boss na ayaw magpatawag ng ganyan eh, lalo na mga
Ah oo. Gano'n ba yung ano naging karanasan mo yung boss mo ayaw niyang ano tinatawag. Hmm.
mga Kano. Oo. ano na sila at least sa tatlong nata napagdaanan kong trabaho ayaw nila patawag ng Sir, kahit 'yong mga Pinoy na katrabaho ko na medyo mataas ayaw ng ma'am, ayaw ng oo. Ayaw, ayaw ah, basta pangalan lang first name basis nga. <chuckles> Pero ayun
Ah. Ah, talaga? Hmm. Parang ang hirap sa'kin nun pag gano'n lalo na kung hindi mo naman siya masyadong ah, close hindi ka malapit sa kanila ano ayokong kinakabahan ako tawagin ng first name basis eh. Oh. <snorts>
Oo, eh. Pero gusto nila eh. Iniins oo nga, <chuckles> ini insist kasi nila so, persistent sila ng mga unang ano so wala kang choice, which is maganda siya kung talagang gusto mong mata matanggal yung ganun or kung yung culture nila gano'n. Kasi dun sa mga naano ko ayaw talaga like ay huwag naman ano kahit nga po eh, minsan ayaw magpa po eh, pero sinisingit ko pa rin yun, kasi alam mo na ayon ang pinaka ano ko eh, gusto ko pa rin ma mangopo ganyan. Mm.
Oo. Hmm. Oo. Oo. Oo, buti ka pa ganyan 'no? Ako kasi sa karanasan ko nung nagtrabaho pa ako sa opisina talagang ano kailangan may ano irespeto mo nga yung hierarchy na sinasabi ka.
Oo. Usually sa mga Pinoy eh, talagang ganun eh na boss or
Mm, lalo na pag ano pag nakakasalubong mo gano'n kaya ano pag may meeting 'di ba alam mo yung may taking order na sinasabi di ba kailangan respetuhin mo yun. Oo yun yung karanasan ko eh, kaya ano kaya nagulat ako pag sinasabi mo'ng okay lang sa kanila.
Nakakasalubong. Ay. Yes, totoo yan. Ah, okay naman yun ano wala wala wala akong nakikitang problema din dun kasi syempre, kasi sa atin
Oo sa'kin mabuti yun, mabuti kasi parang ne earn mo yung respeto 'di ba para sa sa posisyon o kaya sa accomplishment. Oo.
Mm. Cultural kasi sa atin 'yon gano'n. So naintindihan mo 'yon, wala namang problema do'n. So ako wala namang issue ko do'n kung ang boss ko ang kultura is Western na talagang hindi naman nagpapatawag na gano'n, mag-a-adjust ako. Kung Filipino pero wala pa ako ulit Pinoy na although meron sa isa kong trabaho ano pero ayaw din nila yung mga bago-bago na 'to siguro mas bata pa sa akin 'yong pangarang bisor ko <chuckles> pero ayaw din yun magpatawag pa.
Mm. Mm. Oo. Mm. Oo nga eh. Mm. Hmm. Siguro ganun na talaga yung makabagong paraan ano, parang ah, mas casual na talaga. Oo nga, hmm, ganun pala.
Oo, oo. Yes, oo nga sa'kin naman no ang paraan ko yan tulad niyang sabi mo pagmamano, diyan din yung mangungupo ka siyempre, po, opo, mahal. Gustong gusto ko yun actually yan ang pinakagusto ko sa language natin yung respectful. Although pwede mo rin siyang gawing sarcastic na disrespectful alam mo na. Pero, nandoon pa rin 'yong makikita mo sa language natin na ah, may humility na attached kasi siyempre 'andiyan 'yong respeto built-in siya sa language natin. Ah, whereas kumpara mo siya sa ibang languages wala wala siyang katulad kung tutuusin eh. Ah or meron siguro baka hindi pa lang natin alam. Sa Japan kasi mahilig sila din yung mga san, chan ayon pagdating honorific siya sa nakatatanda parang ate, kuya gano'n 'no. Pero pagdating sa mismong general language hindi ko hindi ko alam kung meron po at opo. I think sa mga Malay na ano ay hindi ko alam kung sing Indonesia or Malaysia yata parang meron din silang katumbas no'n pero hindi hindi lang ako sigurado, ayun. So pag sa trabaho naman ayan, um, respeto depende nga sa culture so, kung gusto talaga ng mga higher ups ay huwag magpatawag ng Sir, Ma'am, name lang talaga. Ah, papakita mo na lang 'yong sa ano mo sa iyong diction ay sa ano kung paano ka magsalita, kung paano ka makipag-usap sa email ayan respectful. Ah, sa Pilipino 'di 'andiyan 'yong mangingimi ka alam mo naman sa Pilipinas lalo na pagbago ka um, <chuckles> ayaw ka ah common yun eh, na mag mangingimi ka parang wag ka munang masyadong ano alam mo na ah anyway, mm so, ganun lang.
Mm. Oo. <chuckles> Oo nga, oo. Mm. Oo nga ano. Oo. Yung mga honorifics nila 'no, oo. Oo nga. Tama, tama. M Oo. Kaya nga. Mm. Mm. Tama, tama. O Mm. Oo nga. Oo. Tama, tama. Oo tama yan tama, mm, alam pero ano na sa pag sa mga kaibigan mo paano mo pinapakita yung respeto? Kasi alam mo sa karanasan ko minsan may mga pagkakataon na parang hindi ano parang na may na cross ka na line kumbaga, oo, 'di ba? May mga gano'ng pagkakataon kaya kailangan pag-ingatan din natin paminsan minsan yung mga relasyon natin sa mga kaibigan kasi kahit casual lang yung pagkakaibigan 'di ba dapat may respeto pa din no. Anong mga magagandang ideya para makapagpakita ng respeto? ikaw anong ginagawa mo? Mm.
Mm, mm. Ah, oo. Magandang pag-usapan yan. hmm. Totoo yan. Oo nga. Hmm. Ako kasi alam mo, personality wise, ano ko talaga very sabihin nating hindi very closed off ako ano medyo reserved ako pagdating sa friendship. Sabihin nga medyo pag-joke nga ng iba parang may kaibigan ka ba parang gano'n, meron naman. Very ano lang ako talaga selective ako kahit sa mga kaibigan ko rin na ano ko, siguro diyan yung pagiging introvert ko ano talagang 'pag 'pag very comfortable ako sa'yo hindi pa rin kita babastusin. Kasi may mga gano'ng tao 'di ba na very familiar na tapos meron ng Mhm, mhm. Tsaka hindi rin ako pala-mura alam mo 'yon, ayoko ng siguro pinakabiro ko 'pag close to close tayo 'yong mga gagawa gagamit ka ng mga terms na hindi naman actually mura parang mga "sira ulo" ka ganyan, mga crazy kumbaga gano'n lang. Pero 'yong mga talagang mura hindi kasi alam ko pa rin 'yong linya na yun, um, gusto ko kasi gano'n din 'yong sa akin i-reciprocate kaya kapag may mga tao na bigla, alam mo yun yung tao bag pag hindi pa kayo magkakilala tas be very familiar na sa'yo agad yung, parang masyado ng close?
Hmm. <chuckles> Oo. Oo, tama. Mm. oo nga tama. Oo, yung mga joke nila 'di ba parang ano na hindi na tama, di ba? Hmm, tama, tama. Mm, mm. Tama, tama. <chuckles> Oo. Oo. Tama, tama. Mm. Oo. Ah, yung sinasabi nila na ano, feeling close gano'n? Oo, tama. <chuckles>
Mm, 'yan ang medyo hindi ko masyadong nagiging tipo na kumbaga'y pagdating sa pagkakaibigan siguro ikaw 'yong last. Kasi pa ayoko ng gano'n eh, gusto ko kasi may respeto talaga, lalo na sa work, sa trabaho 'yan lalo na medyo mas stiff ako diyan work relate, mga office mates na nagiging kaibigan. Ah, ang obserbasyon ko sa sarili ko hindi ko siya pinipilit 'pag may bago parang sige lang work tayo, 'pag nag-click tayo sige 'pag hindi okey lang wala akong prob hindi kita kailangan. So ganun ako, ikaw ba? <laughs>
Mm. Oo. Mm. Tama, tama. Oo. Oo, tama lang yan. Ah Ah, hindi naman kasing ano, kasing, ah, higpit ng sa'yo pero ano din, medyo pili lang din ako sa mga kaibigan ko. Tsaka napapansin ko nga 'pag, ah, 'pag mas malapit ka na talaga dun sa tao, yun nga, mas ma mas, ah, maayos at tsaka bukas yung usapan, tas puwede kayong puwede niyong biruin ang isa't isa, puwede niyong asarin dahil kasi alam niyo na hindi seryoso, eh, 'di ba? Oo, yun nga lang. Oo, 'yung, ah, pagpapakita lang ng respeto siguro sa akin, ang ginagawa ko, 'pag meron silang mga alam mo yun, may mga binabahagi silang, ah, medyo pribado na mga paksa o kaya pribado na mga gano'n, hindi ko siyempre hindi mo, ah, pag-uusapan 'yon sa publiko 'di ba, 'pag kayong dalawa lang, oo. At tsaka kahit sa mga iba mo pang kaibigan sa dun sa grupo niyo, hindi mo din, ah, i-share sa kanila kasi nga sa inyong dalawa lang yun, parang ganun na lang siguro yung ano, ah, tamang respect mo na lang at tsaka yung ano, alam mo galit na galit ako dun sa mga nag-i-screenshot ng ano, nung usapan.
<chuckles> Mm. Yes. Hmm, baka asaran noon pa man. Sige, puwede naman 'yon. Oo, oo. Ah, s make sense, oo. Hmm, totoo. Sabagay. Ay, hmm. Tapos, ishi-share?
Ay, yun ang sabi ko, bakit ginagawa 'yan, oo, tapos ipo-post niyo o kaya i-shi-share niyo kahit nakakatawa yung usapan gano'n. Sabi ko, parehas na sa inyong dalawa lang 'yan, 'di ba? Bakit nga i-screenshot, nakakatakot nga yun kaya
Ha. Oo nga naman. Pero baka yun yung dynamic nila 'no, na parang ligwakan tayo online as long as wal hindi ko alam, eh. Ako kasi wala naman akong ganiyan pang naging ano, ing like experience sa mga kaibigan ko. Siguro early days ng Facebook, ayan. <chuckles> Um
Hmm. Ay. Ang pangit naman, oo. Oo. Tama, kahit nga, kahit sa kamag-anak 'di ba, pangit. Mm. Alam ko hindi hindi ko talaga gusto 'yan, eh. Kaya minsan 'pag, ah, alam mo yun, 'pag may mga chat gano'n, hindi ako masyadong ano, nagsasalita o kaya parang ano, parang minimal lang yung pagsasalita ko kasi ano, kasi ayokong ano, ayoko talagang ma-screenshot baka may sinabi kang ano, kaya mas maganda na yung harapan. Mm.
Mm. Minimal lang, o mukha nga, eh. <chuckles> Sabagay, oo. Pagdating naman sa ganiyan ano, ano lin ano rin ako, alam mo maku paano ba 'to, kasi 'yan pagdating sa mga ganiyan, like chat, nakikigulo ako 'no, nakiki hindi ako yung gano'ng naiisip mong very stiff, hindi, makulit din ako. Ah, makikita mo yung parang parang dichotomy ba yung tawag do'n? Medyo, sabihin nating iisipin mong, ay, gan'to siya, pero pagdating sa ano, medyo makulit. Pero hindi yung hindi ako yung bastos ganiyan. Depende siya, eh, na nag need takes time for me to open up, parang gano'n. Pero 'pag ano, okey na ako, na sige at at 'tsaka at the same time, meron pa rin akong, pa'no ba 'to, level of decorum ba na naiintindihan ng mga nakakasalamuha ko na
Oo. Mm. Hmm. Oo, tama lang. Oo. Mm.
meron akong personality na nak medyo joker nga ang tawag sa'kin kung tutusin. Pero naiintindihan nila na may boundary, alam mo 'yon, na tamang may kabig. Kunyari magbibiro ako perom kakabigin ko siya na medyo, para atleast may may alam na linya gano'n.
Oo. Oo, tama lang yun, oo. Mm. Oo. Tama, tama.
Oo, naiintindihan nila, eh, which is naa na-appreciate ko kasi gano'n din naman ang expectation ko sa ibang tao. Um, kaya kung ano yung kung ano yung gusto mong gawin sa'yo, 'di 'yon ang papaki din mo na gu gusto mong gawin sa kaniya, gano'n lang naman siya sa'kin. Um, pero sa mga kaibigan, okey lang na medyo ayan, ah, medyo kaunting trip-trip, pero yung sinabi mo na, po-post ko online, ay, ayoko no'n. Hindi hindi ko yun ano, mm.
Ayun, oo. Mm, ako nga. Oo. Mm. Mm. Oo. 'Wag nga, tama. Tama 'yan, tama. Eh, may mga pagkakataon ba na nahirapan kang magpakita ng respeto? Nakaranas ka na ba ng gano'n, parang <chuckles> ayaw mo talaga ayaw mong irespeto yung tao kasi parang, ah, may mali.
Mhm. Yes, meron. Sa trabaho 'to 'no, kasi, um, nahirapan ako, pero thank God, hindi ko na kinailangan kasi may time na sa former work ko, tapos dun sa nilipatan ko after that yung dati kong boss doon, lumipat dun sa bago. Pero after ano 'yon, like, 2 years gano'n. Eh, yun yung isa sa mga former bosses ko na parang, eh, gano'n ako negative ako, parang very mildly na, eh, I I wouldn't want to work with that person, parang gano'n. Isa sa mga very rare na instance ep um, cases. Tas nung lumipat siya do'n, ve supervisory role ulit yung kinuha niya, na magkakaroon kami ng parang brand new project na siya yung magsu-supervise, ako yung isa sa mga magiging primary members. Buti na lang nung nalaman ko yung news, nag-file na ako ng resignation, ayan. So, p oo, tapos tapos nung sa meeting, ito lang, madali lang, sa meeting na in-announce yung project. Sabi, oh, ito yung magiging ano ng projects. Head, ito si ganiyan. Sabi ko, "Ma'am," sabi ko, "Let me make an announcement, nag-resign na po ako," sabi kong gano'n. So, "Okey, bye," parang gano'n. Ikaw?
Mm, madalas nga ganiyan. Mm. Ah. Oo. Mm. Mhm? <scoffs> Talagang umalis ka na lang, eh, 'no. Iniwasan mo na lang para ano Mm. <chuckles> Hmm, alam mo hindi naman madalas yung mga ganiyan, eh, sa ano, ah, ma pero ang naranasan ko yung mga matatanda kasi parang, i ay inaasahan nila na rerespeto mo na kaagad sila dahil lang sa edad. Oo, yun yung ano, dun ko nararanasan minsan na ano, hindi hindi naman ako papayag na magsalita ka ng kung ano-ano basta-basta 'di ba. Porket matanda ka lang 'di ba. <chuckles> Mm. Ano ka na lang, ah, walk away na lang, <laughs> oo.
Mm, naman, hindi rare. Oo, by default ano, oh. Yes, oo nga naman. Porke't yun. Tama, tama. <chuckles> Ayan Oo, gano'n na lang ang respeto mo. Ah, common human decency. Hmm, sige, ayun.
Puwede naman, eh. 'Di ba? Mm. Eh, sige, ah, maraming salamat sa kuwentuhan, ah. Mm.
Thank you din sa'yo, oo. Ulitin natin yung ating discussion. Sige, ba-bye.
Paalam.